ก็คือมัน เพลงมันเพราะนะคะ คือด้วยเราเป็นคนชอบฟังทำนองเนาะ แล้วทำนองก็เพราะ แล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องด้วย มันก็ทำให้อินน่ะค่ะ ตอนนั้นเนี่ยที่เห็นพระเอกไปช่วยนางเอกแล้วก็ยอม เอ่อ ใช่ สละชีพทั้งคู่เลย แบบ คือ ทำให้ ทางพ่อแม่ ของพระเอกเนี่ย เขาก็รู้สึกแบบว่า เขาเสียใจมากเลยนะคะว่า คือทำให้ ลูก เขาแบบ เนาะ เอ่อ ไปแบบ มีแบบ ก็ จาก ไป อะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะ ทีนี้ ก็จะมีเพลงของ เป็น นางเอกนะคะ ของนิโคล เทริโอ ที่ เขาเป็นนักร้อง ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ มีร้องไห้ไหมคะ? อืม ค่ะ อา ค่ะ เสียชีวิต อา ค่ะ อ๋อ มีหมาย หมาย หมายถึงว่ามีทั้งเพลงของฝั่งพระเอก แล้วก็มีเพลงของนางเอก ทีนี้เพลงของนางเอก ก็คือคุณ นิโคล ร้อง เป็นชื่อเพลงว่าอะไรคะ?
อือฮึ ฝั่งพระเอกและฝั่งนางเอก ใช่ค่ะ จริง ค่ะ ใช่ค่ะ เพลงนี้ ก็ ชื่อว่า จับมือฉันไว้ค่ะ อืม
โอ๊ย ฟังดูดีมากเลย ค่ะ อันนี้ ค่ะ
อา ค่ะ ซึ่งเขาก็จับมือกันจริง ๆ นะคะ ฟังแล้วก็ โอ้โฮ อินมากเลย คือ ยังจำถึงได้ทุกวันนี้ คือ คือเขาก็จับมือกันที่แบบลุยไฟ เขา เอ่อ คือ เขารู้แล้วว่าไม่รอดเนาะ ก็ อา จับมือกันไว้อยู่ในนั้น อะไรอย่างเงี้ย คืออินมาก อือฮึ
อา ค่ะ ค่ะ อา อ๋อ เป็นเหมือนแบบว่า คืออารมณ์ของคุณเหมือนสืบต่อเนื่องมาจากเพลงที่พระเอกร้อง แล้วก็เหตุการณ์ในหนัง เหมือนนางเอกร้องประมาณว่า แบบจับมือกัน อะไรอย่างงี้เลยไหมคะ? อา
ค่ะ อา ค่ะ ใช่เลย อือฮึ ค่ะ อือฮึ ก็เนื้อเพลงจะประมาณ จับมือฉันเอาไว้ ไม่ว่าอะไรก็ตาม เจ็บปวดแค่ไหนจับมือฉันไว้ตลอดเวลา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม ถึงฉันจะมีน้ำตา ก็จะขอสัญญาว่าฉันจะอยู่กับเธอ อะไรประมาณนี้ ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อา อา ซึ้งมาก ๆ เลยค่ะ อา ค่ะ อา มี ค่ะ เรียกได้ว่า มีอารมณ์แบบว่า มีเพลง มีความเศร้า มีความรัก มีความที่แบบ อ่า แอบสะเทือนใจเล็ก ๆ อย่างงี้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อา ค่ะ ใช่เลย เดี๋ยวแก้ชื่อเพลงนิดหนึ่งนะคะ น่าจะชื่อเพลง ฉันจะอยู่กับเธอ อะไรประมาณนี้ เพราะว่าพอ ร้องเพลงแล้วก็นึกว่า อา สงสัยฉันจำเนื้อ เอ๊ย ฉันจำชื่อเพลงผิดแล้วล่ะ อะฮะ ค่ะ ก็เพลงฉันจะอยู่กับเธอค่ะ อือฮึ
ได้ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา แล้วอย่างงี้